हाँ, देखिए अगर मैं बताऊँ तो जब हम कॉलेज के दिनों में थे तो पहले हमारा एक मेन मुद्दा रहता था कि हमें किसी कंपनी में जाना है और उनके लिए नौकरी करनी है और चाहे वो कुछ भी दे हमें पैसा तो उसके लिए हम काम करना चाह रहे थे। तो जैस-जैसे हम पहले तो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी-ऐसी कंपनियों में जाएँगे बड़ी-बड़ी और बीस तीस लाख से कम तो देखिए हम सैलरी लेंगे ही नहीं साल भर की वाला ऐसा पैकेज उठाएँगे। जैसे-जैसे हमारा अंतिम ईयर आते गए तो हम 20 से जो है 2 एलपीए पे पता नहीं कब आ गए, तो पता भी नहीं चला। तो पर जो वो 2-3 एलपीए थी उसमें भी जो है अ, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था मतलब उसमें भी वो खाली लड़कियों को ले जा रहे थे। काफ़ी कुछ हो रहा था, कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं भारत के कभी किसी के साथ, तो उसके चलते हुए हम पिस पिसते जा रहे थे। तो ऐसे में हमें एक ऑप्शन मिला फ्रीलांसिंग का तो मेरे कुछ 1-2 मित्र थे हम, वो हम आपस में मिलके ढूँढते रहते थे, तो हमने बहुत कोशिश करी तो ऐसे में मौका मिल गया, तो जिसपे मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे दोस्त ने किया था जिसने मुझे बताया तो वो तो खाली 2 दिन में ही बाहर हो गया उस काम से क्योंकि उसके पास खुद कुछ था नहीं है पर उसने देखिए मुझे गाइड कर दिया है इन सब चीज़ों के लिए और वो म मैंने मौका जो है आज तक पकड़ा रखा है, वो काफ़ी अच्छा है। चलिए ये ज़िंदगी
हाँ। <chuckles> ठीक है। अच्छा छा बिल्कुल। उ, जी। <chuckles> हाँ, ये तो है। अच्छा। ठीक है। बढ़िया। हुँ। अरे! <chuckles> बहुत बढ़िया, कि कहीं न कहीं आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतना अच्छा मौका ढूँढ़ा और जो आपको 2 लाख अ, एलपीए दे रहे थे कहीं न कहीं आपने उससे बहुत ही बढ़िया किया मतलब अ, मतलब मैं अभी तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जानना ज़रूर चाहूँगी कि क्या उस जो वो आपको देते थे इतने पैसे उससे ज़्यादा पैसे आप बना पाए और आप संतुष्ट हैं?
हाँ, देखिए अगर मैं देखिए अगर उ अगर मैं उसी में चला जाता या कुछ करता तो जो मैंने मौका पकड़ा देखिए उससे ना एक बोलने का मौका मिल गया मुझे जैसे कि नहीं इतना है मेरे पास। मतलब मैं बोलता तो नहीं हूँ लोग अपने आप ही एज्यूम वैसे तो कर लेते हैं पर, पर हाँ, वो सही एज्यूम वैसे क्योंकि उतना है भी तो क्या है कि उसमें दोहराए कुछ नहीं है क्योंकि उतना है भी, चाहे वो जो मर्जी सोचें पर अब वही था कि अगर मैं किसी ग जाता है कंपनी में काम करता है तो मुझे क्या मिलता ज़्यादा-ज़्यादा 20 हज़ार, 25 हज़ार लास्ट 30 हज़ार इससे ज़्यादा नहीं देने वाला था कोई क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं देता है, बहुत रेयर लोगों को ही देखिए मिलता है। पर जिस मौके मैं आजकल काम कर रहा हूँ, उसमें तो पता भी नहीं चलता कि हफ्ते में कब आप लाखों में पहुँच जाओगे। मतलब हफ्ते का भी पता नहीं चलता कई बार तो, पर चलिए नॉर्मल तो होता ना वहाँ ठीक है, मतलब 30 तक तो वहाँ भी है ही और अपने घर बैठे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि देखिए मुझे क्या मौके मिलने थे मुझे किसी और शहर जाना पड़ता, जैसे दिल्ली हो गया नोएडा, गुड़गाँव ऐसी जगह जाना पड़ता। और वहाँ की आपने सुना होगा आजकल एयर क्वालिटी क्या है? देखिए हज़ार प्लस चल रही है, तो फेफ़ड़े खत्म हो रहे हैं लोगों के जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ तो 100 के आस-पास है तो ठीक है। यहाँ भी 20 चलती थी 20-30 थी।
हुँ। <chuckles> जी। <chuckles> हुँ। हुँ। अच्छा, हाँ। ओह। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हुँ, जी। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। जी। बहुत बढ़िया मतलब अ, आप कहीं न कहीं प्रकृति के ए वातावरण में हैं, एनवायरनमेंट में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब उस वक़्त आपको डर नहीं लगा था या फिर कोई संदेह नहीं था अपने ऊपर कि अगर मानिए कि मैंने ये छोड़ दिया और इसमें भी मैं अच्छा ना कर पाया, तो क्या होगा? मतलब या आप रिस्क टेकर हैं, आपको लगता है जोख़िम उठाना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में?